Mmh, non, jusqu'à ce que je rencontre ma femme. Ma femme, heu, qui a été, bah, qui est, heu, comme moi hem, on est intermittent en cuisine. Non, je rigole. Plus sérieusement, on on fait, si tu veux, on fait 2 plats chacun dans la semaine. Donc moi, je fais 2 plats, je cuisine 2 plats, et elle 2 plats. Et un jour, elle me dit: «Bah écoute, heu, est-ce que ça te dirait que je reprenne une q une une recette familiale que tu avais quand tu étais petit et que je te la façonne à «ma façon»?» Heu, en entre guillemets, et moi je lui parle direct du poulet basquaise. J'avais hésité avec la salade de chèvre chaud, au début et je me suis dit que ça serait moi plutôt qui la ferais, cette salade de chèvre chaud. Bref, et donc du coup, elle me fait ce poulet basquaise et elle à la place, elle met de attends, heu, du de la crème de coco, quelque chose comme ça. Hem, elle met aussi en une sorte de bouillon de légumes en plus dans le riz
Ah. Ah, tu devais être content, là. <chuckles> Un cube, elle met un cube, ou
ouais, voilà! Un cu ouais, c'est ça, un cube, un bouillon, heu, je sais plus comment elle a appelé ça hein, et elle met rajoute de la crème de coco. Han! Ouais, c'est ça, crème de coco ou du lait de coco, bon bref, et c'est excellent! C'est, ça d vient donner une douceur. Tu sais c'est c'est limite tu as la le le, tu sais le chaud qui qui qui qui intense, qui réchauffe, et tu as cette, heu, douceur apportée par la coco qui est, heu exactement! Et ça han! Rah là là là. Bon, je veux pas dire que c'est meilleur que ma mère, parce que bon, ma mère au cas où elle nous écoute, on ne sais jamais.. <laughs> Non, c'est juste pour, voilà, c'était excellent, mais c'était différent de la façon de que ma mère a depuis, heu, a de à cuisiner.
Ah, c'est pour mettre du goût, heu Un petit goût sucré, heu Ah, je connais, heu Ah non, incident diplomatique. <chuckles> Et justement, là, parce que, bon, bah, le plat est bien installé, pour tes enfants tu vas le transmettre aussi? Tu vas leur raconter tout cet historique? Comment ça va se passer?